É, infelizmente a magia mudou, <chuckles> acabou um pouco, né, porque <sniffs>
É mágico. Ah, sim. Mas pronto, né, eu ainda guardo na na memória. E é isso, sabe, família é lembrança, é recordação.
Sim, é o é o mais importante que a gente tem na vida e as lembranças estão para sempre e a gente vai carregar isso.
O mais importante. Exatamente, e a gente vai levar família é tudo, né, e a gente passa para as outras gerações. Olha, foi um prazer falar com você, viu.
Família é tudo. Família é sagrado, realmente. O mesmo aqui, obrigado pela pela tua conversa e pela é, b as tuas experiências foram <chuckles> magnífica. Ok, obrigado, tchau, até a pro
É, com certeza. E Foram boas, né. Até a próxima, viu.